Kak, semenjak ada teknologi nih kayak streaming platform terus TikTok dan sosial media lain gitu, ada enggak sih, Kak, perubahan dari cara kakak ngedengerin musik setelah adanya platform seperti itu?
Iya, betul. Mhm. Wah ada banget sih, Kak.
Apa tuh, Kak? Boleh dong di-sharing.
Nah, boleh. Jadi memang dari dulu itu kalau aku dulu ya, aku itu memang suka sama lagu-lagu western, jadi lagu-lagu luar, mhm. Iya barat. Jadi aku jarang banget yang namanya denger lagu Indonesia, Kak. Dan memang aku memutuskan untuk udah memang nggak aku nggak mau aja dengerin gitu, aku nggak gitu suka. Cuman setelah lahirlah ada TikTok dan FYP begitu begitu ya, Kak, eee, jadinya, eee, mulai aku ngedengerin juga karena pasti lewat dong di HP aku. Jadinya sekarang juga mau nggak mau jadi hapal gitu, Kak, lagunya, karena emang dengan challenge challenge, jadi kan makin lama makin nempel ya di otak ya, lagunya dan lain-lain itu. Dan ja mhm, jadinya, eee, aku jadi ma awalnya dibilang suka, nggak bisa suka juga. Cuman kenapa aku akhirnya suka, itu karena faktor teman-teman aku sih, Kak. Jadi bener, bener banget. Iya bener banget karena, eee, temen-temen aku itu suka banget sama lagu-lagu Indonesia. Jadi misalnya contoh nih kakak tau artis Tenxi nggak sih yang lagunya, "Malam chaos ini" yang itu nah gitu gitu tuh. Nah itu tuh sebele sebelumnya aku yang kayak, "Apaan sih ini lagu?' Gitu, tapi kan emang udah terkenal banget ya, Kak, lagunya dan, eee
Oh, barat ya? Oke oke. Mmm, mhm. Oke. Mhm. Bener, bener banget. Iya sih, setuju. Oh, malah justru lingkungan ya, Kak, ya, yang mempengaruhi ya? Oke. Mmm, mhm. Oh tau, iya iya. Iya, tau tau. Mhm. Mhm, cukup terkenal dan sempat viral di beberapa waktu ke belakang ya?
Bener.